Exatamente. E ela é belíssima, peça única, ela tem 20 centímetros de largura, de espessura, né, por 1 metro e meio.
Uhum. Sim, sim. Uhum.
É belíssima, né. Já essa aí, foi uma briga de quem com quem que ia ficar.
Ah, essa todo mundo queria.
Ah, todo mundo queria. Aí eu falei assim: "Não, essa aí eu não vou dar".
<laughs> E essa tá onde?
<laughs> Essa tá em um depósito de móvel.
Ah, tem isso, um depósito de móveis?
Tem. Eu botei minhas coisas em um depósito.
Ah. Hum, entendi. E você não pode e não tem mais espaço pra colocar essas coisas que vão sair da casa da sua filha?
Olha, não tem, porque é um depósito pequeno e meu filho, quando veio pra cá, colocou as coisas dele lá.
Hum, entendi, terminou de ocupar.
Então não tem, sabe. A não ser foi até que eu falei pra ele esses dias, de repente ir lá, dar uma olhada, sabe.
Uhum. É, que aí dá uma reorganizada, né, nas coisas.
Dar uma reorganizada, mas nós estamos falando em ir lá no Brasil, né. Não é logo ali.
No Brasil, né, são dez mil quilômetros. <laughs> Não é pegar um carro, né, tem que pegar um avião.
Pois é. Exatamente, são 9 horas pelo menos pra chegar.
E caro também, eh, bastante dinheiro, né, uma passagem esse ano ainda, uns 4, cinco mil 4, R$5.000, né, pelo menos.
Sim, não é uma coisa que É. Às vezes aparece umas coisas assim, então eu falei: "Olha, essa dificuldade, sabe, que eu tenho de desapegar, sim, eu eu admito que eu tenho". Eu guardei umas coisas, por exemplo, eu trouxe uma caixinha de madeira. Não, a caixinha de vinho daqui, mas eu trouxe as coisas pra botar nessa caixinha, que são todas as cartinhas que meus filhos fizeram pra mim quando eram pequenos.
Uhum. Uhum. Olha, e você guarda tudo isso.